É, não, com certeza, sabe? Eu eu às vezes paro muito para refletir sobre isso, assim, e aí eu penso, assim, falo: "Bom, também para mim, né, essa questão de ser mãe, ela vai muito além da dessa desse ato ali biológico, assim.", sabe, então eu sinto que, se por acaso não é eu, realmente quiser no futuro, né, me enquadrar digamos, assim, é <laughs> na sociedade como mãe, eu eu posso adotar também, né. Eh, acaba sendo uma atitude que foge um pouco dos costumes mas eu acho que é uma atitude super bacana, assim, e super válida para quem quer ser mãe, sabe, então
Uhum. Ah, com certeza, com certeza, assim, é admirável isso isso é uma das coisas mais bonitas que existem na adoção de uma criança que imagina, eh, foi gerada por alguém, que não deveria ter gerado, porque isso ou, enfim, tirando situações de trágicas não é, em que os pais morreram mas tem pessoas que não têm a menor condição de ter filhos, isso é outra coisa ignorada, <chuckles> e e pela sociedade, assim, provavelmente deveria ter que passar por um curso, no ser humano mas, <chuckles> né, mas tem muita gente que, assim, não tem condições psicológicas e até, às vezes, a pessoa parece tão certinha do ponto de vista, botando em um papel, mas como pai ou mãe isso é outra coisa, eh, a pessoa pode ser um traste na vida, e e ser um ótimo pai, uma ótima mãe, então, você você abraçar uma criança que, enfim, que não teve a oportunidade de convívio, aí com com os pais biológicos, isso, eh, isso daí é realmente admirável, porque a quantidade de crianças que que são órfãos, eh, hoje em dia é uma coisa, assim, absurda.
É, tem essa opção também. <chuckles> Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. É, é. Aham. É. É verdade. <laughs> Sim, sim. Uhum. Sim.